Çocukluğunda ailende yapılan en unutulmaz gelenek hangisiydi, anlatır mısın?
Hımm, tabii. Eee, ben çocukluğumu düşündüğüm zaman ve çocukluğumun döneminde olan ve şimdi maalesef olmayan bir, iii, gelenek vardı. Benim ailem de bunu çok yapardı. Eee, aslında mahallemizin bir geleneğiydi. Ama her bayram ve bütün bayramlarda, eee, o gelenek bizde de sürerdi. Tabii önce
Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Yani, şu anda olmayan bir gelenek dedin, doğru mu? A! Çok enteresan.
Tabii tabii, aynen. Yani, ş şu an çoğu şeyi yapılmıyor. Söyleyeceğim birazdan bazı detaylarını ama, eee, evet, evet, ama şey, yani, nasıl anlatayım? Eee, tabii ki bazı geleneklerimiz hâlâ bayramda devam ediyor. İşte, eee, yeni kıyafetler giymemiz, büyüklerimizin ellerini öperdim, benim ailemde ve bu gelenek bizde de vardı. Eee, bunları yapıyordum. Ama, eee, en, en güzeli o, emm, yemekler pişirilirdi. Her mahallemizin her bir, eee, köşesinde, köyünde, Karadeniz'de bug eee, yaşamıştım ben o dönem, eee, köyde, eee, her mahallenin bir günü vardı. Yani, bayramın 1'inci günü bir mahallenin kü günüydü.
He he. A, evet, merakla bekliyorum. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Günü, mahallelerin günü. Eee, mahallelerin birer günleri var, öyle mi?
Evet, evet. Bayram 3 gün diyelim. Bayramın 1'inci günü, işte, ilk, iii, şu mahallenin, 2'nci günü şu mahallenin, 3'üncü günü de şu mahallenin diye bilinirdi ve bu
Ha ha. Bilinirdi ve o günlerde o mahallelerin yapması gereken birtakım şeyler mi vardı?

Evet, eee, o mahalleler bilinirdi ve z eee, trafiğe kapatılırdı. O mahallelerde yaşayanlar, eee, bütün, eee, ev haneleri yemekler yapardı, böyle, inanılmaz çeşitlilikte ve, eee, y o yemek çeşitleri ama herkesin kendi geleneğine, yöresine ve oraya uygun, işte, keşkek çorbalarıydı, eee, tandırlardı, ekmeklerdi. <tsk> İnanılmaz köy ekmekleri, tabii, yani, bi bir sürü şeyler
A! O! Çok enteresan. Hı hı. Hı hı. Bu arada, bu yemekler kaç kişilik yapılıyor? Yani, eee, m m mahalle eee, linin tamamı, imece usulü anladığım kadarıyla. Hani, herkesin evinde, eee, yemekler pişiyor, büyük büyük tencereler kaynıyor doğru mu anladım? Sonrasında bunlar, eee, köy meydanı gibi bir yerde ikram mı ediliyor, diğer mahalleli? Hı hı.
<sighs> Evet. Evet. Evet, doğru, doğru. Yok, köy meydanında değil. En güzel tarafı da burada, işte, şimdi. Köy meydanında değil. Bütün evlerin kapısı açıktır o günlerde; eğer oranın bayramıysa ve sen, başka bir köyden ya da dışarıdan gelen olarak, n tanısan da tanımasan da, o eve girersin. Karnın acıktı, eee, gi yemek yemek istiyorsan; sofra, yer sofraları anında kurulurdu, eee, ve doyasıya kadar, çatlayıncaya kadar yemek yerdin. Tatlısını da vermeden, seni yollamazlardı asla.
Hıı. A! Evet. He he. Hı hı. Yemek yiyebilir Peki, gerçekten, o o yemek, o sirkülasyon olur muydu? Ü gerçekten çok sık misafir gelir ve o yemekler pı tükenir miydi tüm mahallelinin yemekleri? "Ve yetmezdi." diyorsun.
Yetmezdi. Evet, yetmezdi. Çünkü herkes birbirinin evini denerdi. İşte, dışarıdan başka köylerden de geliyorlar bu arada. Yani, öyle büyük bir or şey ki bu, t gelenekti ki. Eee, b işte, ad örnek veriyorum, 100 köy varsa o şehirde, eee, oralardaki 100 köy 1 günde sadece, işte, 3 sokaklık 1 küçük köye gelirdi. Yani, 100 köyün, d eee, pop nüfusu eee Evet, oraya gelirdi.
Ha. Ha ha. Ha. Evet. Çok çok değişik. B çok değişik bir gelenek. Evet. Ve bu geleneğin şu anda sürmediğini biliyorsun. Sen, eee, bu geleneğin bittiği, böyle, kırılma noktasını yaşandığı, artık uygulanmamaya başladığı an ya da dönem nedir ya da olay nedir?
Evet, maalesef. Hıı.